ถูก ๆ อืม ๆ ไม่รุ ไม่รู้ว่าแบบเวลาเขา ส รับสมัครเด็กเข้าคณะศิลปะ อะไรเงี้ย เขา เขาดูพอร์ตโฟลิโอ อย่างงี้ ด้วยหรือเปล่าคะ? แบบว่ามี พอร์ต มีการ เขียนงานศิลปะ อย่างเงี้ย ช่วยในการรับแอดมิสชัน ด้วยไหม?
ไม่งั้นมันก็ มัน ดูนะครับ ถ้า ถ้าเด็กที่ ที่มีความสามารถในการวาดรูป เล่นดนตรี หรือไรพวกเนี้ยครับ เขาก็จะ อ่า มองในเรื่องของ ไอ้ คะแนนฝั่งทางคณิตศาสตร์หรือว่าภาษาไทย ค่อนข้างจะน้อยลง เน้นความ สามารถมากกว่า ยัง เขาเรียกว่า ยัง ยังมีตัวช่วยให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อได้ง่ายอยู่
อือ ๆ ค่ะ อะฮะ อา อา อืม ๆ ก็ยังดีเนาะ ไม่เหมือนสมัยก่อน โน้น ของเราน่ะ คือเน้นคะแนนสอบอย่างเดียวเลย ใช่ไหมคะ? ร้อยเปอร์เซ็นต์ เลย
ครับ ของเรานี่ เขาะ ของเรานี่คือ 100% ดูตัวเลข ดูเกรดทุกวิชา
ใช่ไหม ๆ เออ ก็ยังถือว่า เออ ดีขึ้น
ต่อให้ ล ต่อให้เราบอกว่า เรา ร เราวาดรูปได้ แต่คะแนนคณิตศาสตร์ เราต่ำ เราก็เข้าเรียนไม่ได้
อา ๆ ก็ไม่ได้ ใช่ไหม เออ ทั้ง ๆ ที่มันไม่เกี่ยวเลยเนาะ ใช่ไหม คณะ คณะศิลปะก็ควรจะดูอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะ แต่ก็ยังจะไปดูคณิต ไอ้ วิชาคณิต วิทย์ อะไรอย่างเงี้ย ใช่เปล่า? <chuckles> เออ ใช่ ไม่สมเหตุสมผลน่ะนะ เออ
ไม่ให้ครับ มันไม่ค่อยสมเหตุสมผล มันทำ มันทำให้ทุกวันนี้ เด็กก็เลยคิดว่า ตัวเองต้องเรียนเพื่อ เพื่อแบบเอาตัวเลขไปแลก ใช่ โดยที่ลืมมองไปว่าแบบอีกทางเรื่องหนึ่ง ถ้าตัวเองมีความถนัด มันก็น่าจะไปได้
อืม ๆ คะแนนด้วยเนาะ ใช่ไหม ๆ อืม อา ใช่ ๆ แหม วันนี้สนุกมากเลยนะคะ มาคุยเรื่องในอดีตกันเนี่ย เดี๋ยวต้องไปวางแผนสำหรับลูกชายอีกทีแล้วเรื่องคะนงคะแนนสอบเนี่ย อา
ครับ ฮะ ฮะ ได้เลยครับ ครับ ยินดีที่มาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันครับ
ค่ะ ค่ะ ขอบคุณนะคะ
ครับ วันนี้ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะ